Certo. Beh, ehm, sì.
Questo questo è un grosso problema.
Sì assolutamente. Sai magari, ehm, io faccio sempre l'esempio dei paesi nordici: chiaramente loro magari hanno già adottato da anni, rispetto magari a u a paesi come l'Italia, ehm, politiche, mhmm, che mettono appunto al centro la persona e le sue esigenze. Chiaramente non perdendoci in produttività, anzi paradossalmente guadagnando in produttività. Se va se si vanno a vedere le statistiche quelli sono i paesi più produttivi, mhmm, al mondo paradossalmente e al tempo stesso han i lavoratori hanno molta più libertà e molto più equilibrio rispetto, ripeto, a paesi come l'Italia. Perché comunque lavorare un tot di ore al giorno non serv non serve più a niente perché la produttività crolla dopo 9, 10 ore di lavoro, capito; quindi
Mh. Sì. Cert Sì. Quindi tu dici che proprio, mhmm, un problema in qualche modo proprio di mhmm, <smacks lips> ehm, c'è un problema proprio aziendale, no. Cioè, nel <smacks lips> ehm, okay, okay, okay. No, questo è molto importante, no, perché si ragiona molto su i famosi 4 giorni lavorativi. Ehm, in Italia ecco, <chuckles> in Italia si arriva a 5 a stento. Ehm, in Grecia è stata approvata ecco ora una legge che ehm, che allunga che aumenta l'or l'orario di lavoro a 13 ore, ecco quindi effettivamente sì, ci sono ecco discrepanze no, fra quello che purtroppo succede nel mon
Assolutamen me di mentalità, di mentalità. Mh-mh-mh. Certo. Esattamente. Proprio lì volevo arrivare. E E esatto esatto. Esattamente. Paradossale. Assolutamente, assolutamente. Beh sai, ehm, sono stati fatti anche studi e ti dico anche che in Italia ci sono aziende in realtà che hanno adottato la settimana lavorativa corta, quella dei quatt dei famosi 4 giorni, e hanno notato un aumento di produttività. Allora, ehm, per me per 2 motivi: intanto i i i dipendenti sono più produttivi perché non vogliono perdere questa occasione dei 4 giorni. Un po' è un po' è per quello sicuramente, ma è anche giusto così. E secondo è una questione proprio di, ehm, tra virgolette "logistica", perché se devi fare, ehm, 10 ta 10 compiti in 4 giorni è chiaro che ti impegnerai di più e e li e li farai in maniera più efficiente e perderai meno tempo perché sai di avere 1 giorno in meno appunto rispetto ad avere 5 giorni di tempo. Quindi è chiaro che la produttività aumenta, ma questo è un è una situazione vincente sia per il lavoratore che per l'azienda stessa, quello che credo io.
Mh, okay. Okay. <chuckles> Eh sicurame Cert In